Ui. Wow.
Ähm, und, ähm, ja, deswegen ist das 'n bisschen, äh ja, ja, ja, deswegen. Mhm.
Ja. Ah, das ist heikel. Ja, doch. Ja, da da das macht einem auch Angst, weißt du, vor allen Dingen mit Hunden, die können ja nichts sagen, mit Tieren und wenn's denen nicht, äh, gut geht, erst mal ist das sind wir sehr gestresst, genau wie sie, und dann können sie uns ja nicht mal sagen, was los ist. Das kann, äh
Genau, genau. Mhm. Mhm. Ja. Klar. Genau, genau. Das ist dann mal so 'n bisschen, ja, ja. Aber zumindest jetzt sind bei ihr jetzt die Bauchschmerzen und so alles weg. Also Fieber und so ist weg, a nur noch das. Das m müsste aber auch bald weg sein, ja. Und wie ist das bei dir so? Wie ist es bei bei wie war dein Tag bis jetzt? Ist wahrscheinlich recht früh gerade, ne?
Ja, auf jeden Fall, ne? Ja, klar. Ja. Gut, gut. Mhm. Hoffentlich, ja. Aha. Mhm. Mhm. Ah, ja, es ist 2:00 morgens und, äh, ja, ich bin da. Ja, ich bin so vor, ah, sagen wir mal, ja, so ungefähr vor 2 Stunden aufgewacht und na, meine Tage sind total verschoben, ist im Moment viel Stress und da ja, ständig irgendwas. Und ansonsten, ja, also erst mal habe ich gegessen, zünftig, ja. Dann saß ich erst mal hier, und, na ja, mal sehen hier in in 'ner Weile die Hunde rausnehmen, ne? So, jetzt ist es noch ziemlich kühl oder kühl genug, würden wir mal sagen. Und ja, nach dem werden wir es mal sehen.
Okay. <chuckles> Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm, mhm. Noch früh, ja, ja. Mhm. Mhm. Mhm, ja, hört sich doch gut an.
Ah, ich höre den Wind, der Wind geht gut draußen, das wird bestimmt schön sein. Ja, doch, nicht schlecht. So, und was machst du denn sonst so, wenn's allen gut geht, vor allen Dingen deiner Kleinen so? Was macht dich eigentlich glücklich im Alltag, außer da dein dein dein dein kleines Mädchen, und dann kuschelst du mit ihr und und gehst Gassi Gassi, ganz klar. Was denn sonst noch?
Mhm. Ja, ja. Ja. Mhm. Ja. Oh. Mhm.

Ja. Ähm, arbeiten. <chuckles>
Mhm. Ja. Gut, gut. Das macht dich glücklich? Das macht dir Spaß? Ja, super gut. Aha.
Ähm. Ja, es Also, ich ah, nicht direkt jetzt direkt das Arbeiten. Also, klar, Arbeiten kann auch mal, äh, nervig sein, keine Frage. Aber dieses: „Guck mal, ich gehe da jetzt hin, ich mache da 'n paar meine Stunden, dann kriege ich 'n bisschen Geld und so“, das ist schon ich weiß nicht, das ist ganz cool. Ähm, dann, äh Mhm.
Ja. Ja. Mhm. Ja, ja. Sicher. Mhm. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, da siehst du, ich äh, ich mag, wie du dir das anschaust von dem her, nicht, dass, äh „ich muss da hin und bla bla.“ „Ne, ne, da gehe ich hin, mache mal 'n bisschen, dann bezahlen die mich und dann kann ich damit was machen, was mir passt.“ Ja, schön, ne? Gut. Ja.
Mhm. Mhm. Genau. Genau, genau. Genau, genau. Und, ähm, ja, sonst natürlich halt spazieren gehen, mit mit, äh, meinen Kollegen rausgehen und so bisschen ah, keine Ahnung, was auch immer mal vielleicht mal auf 'ne Feier oder, äh, mal bei jemand zu Hause oder was auch immer. Mhm.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja. Mhm. Aha. Ja, ja. Mhm, mhm. Ja, na? Tja.
Ja, und natürlich, äh, Zocken im Alltag, äh, zu integrieren, ist cool. Oder
Mhm. Ja.
Ja, so Sport natürlich auch, das das versuche ich auch irgendwie 'n bisschen. Ähm, ja, ich gehe ins Gym, versuche das recht regelmäßig. Ähm, das macht da ja, das macht da 'n bisschen das macht einem den Au den Alltag besser, genau. Ähm. Ja, und sonst, ich, äh, gehe jetzt einmal die Woche versuche ich, zur Therapie zu gehen.
Hm. Ja, was machst'n da, was machst'n da? Was mit dem Sport? Ja, ja, gut. Aha. Ja, das ist immer gut, ne? Ja. Mhm. Gute Laune. <chuckles> Ja, ja. Mhm. Ja. Mhm. Aha, aha.
Äh, dass man auch einfach sich mal 'n bisschen Wie bitte?
Warum das denn?